Hmm, siguro natutulungan ako nung relihiyon. Yun nga, yung kapag kunyari sa mga gawain, yung kahit walang ibang nakatingin eh, magiging tapat pa rin sa ano, sa mga ginagawa. Siguro yun yung parang ano, do'n ako naging tulong sa'kin.
Mm. Hmm. Hmm. 'Yan. Tama. Mm. Tulong sa'yo, mm. Hmm. Nahirapan.
Yung sa if nahihirapan naman, ganun din. <scoffs> Yung 'pag may gusto kang gawin na hindi parang sa tingin mo eh <chuckles> eh, hindi maganda parang ang hirap naman. <chuckles> Kaya parang ganun din, pero gustong-gusto mo, oo. Kunyari may gusto kang gawin na gustong-gusto mo talagang matag yung talagang ano, ah, basta gustong gusto kaso alam mong mali, edi parang hindi mo gagawin 'di ba. <chuckles> Kaya yun po yung para sa'kin, ah. Mm.
Mm. Oo. Oo. Tama minsan, minsan tinetest din tayo eh, 'di ba? Mm. Tine-test din. Mm. Mm. Hmm. Tama. Tama. Tama, tama, tama. Mm. Hmm, tama ka diyan medyo mahirap din, pero dahil nga tayo ay naniniwala na hindi maganda yun, ayan buti naman, ano natin na, tawag dito, na hindi tayo sumu hindi tayo naaano sa tukso. 'Yan sa mga pagsubok, tama. May may mga pagkakataon ba nagkakaroon ka ng ayon nga, ng tukso katulad nung sinabi mo mga hamon, o pagsubok sa pagitan ng iyong relihiyon at mga tao sa paligid mo?
Oo. Oo, oo. 'Yon, opo, tama, tama. Oo. Hmm. Oh. Mhm.